彼はそのまま、要はあの
はい。
あす東京の会社で就職したんですね。
と東京で、はい。うーん、はい。
で、まあ、そんなこんなで、まあ母は実はそれから数十年経った今でもピンピンしてるんですけどね。<laughs> とうほぼほぼほぼ地元に帰ったのは意味がなかったで。ただ、あの時はあの時はあん時はどうしたってやっぱり母親のことが心配ですから、帰りまええ。
あ、そうだったんですね。あ、じゃあ良かったです。<laughs> いや、そんなことない。戻ったから良かったのかも。はい。 そうですよね。なんかちょっと人生のこう、選択肢という、きゅうやっぱりちょっと親を心配しちゃいますね。はい。
う、はい。 ええ、で、地元の会社にいて1年ぐらいした時に
はい。
また彼から電話がかってくるんですよ。
ああ、そうなんですね。はい。
うん。あの、お、お、うちの母親がもう元気だったつのは、彼も知ってるるんで。
うーん、はい。
彼のかかいた会社は結構東京でも大手の会社なんですよ。
ああ、そうなんですね。へえ。
うん、で、彼のとからの電話はとても単純明快で「今うちの会社、人募集してんだけど、来る？」っていう <laughs> 話です。僕はもう母が治ってたんで、ああじゃあ行く行くって言って、まあうん。二つ返事で行って、一応まあ形式的な面接があって、その後ま、彼と彼の上司と一緒に飲みに行って、で、まあ、その後、まいつ来てくれますか、っていう具合にものすごくスムーズに話がつきましたね。
はい。 ええ。<laughs> ああ。 はい。 ああ、もうじゃあ二つ返事で。 はい。 はい。 へえ。まあその、実際その頃って、あの、誘われた時って、何かお仕事ってはされてたんですか？